Doch tatsächlich, also, Billard ist, äh, so 'ne anerkannte Sportart, ähm, wobei dass äh, dass es, äh, jetzt im Fernsehen ausgetragen wird, das ist dann nur so die O das nur bei der Oberklasse so. Also, Bundesliga und weiter hoch halt dann, Weltliga, äh, sowas. Mhm.
Ja. Ja. Okay. Aber vielleicht gibt's ja auch noch mal so 'nen Run wie bei wie bei Dart, wo man ja auch noch vor 'n paar Jahren gedacht haben: „Was ist das denn für 'n Dattelsport?“ Und mittlerweile, äh, hat das 'ne 'ne Anerkennung und wird weltweit gespielt und es gibt Welt, Europa und sonstige Meisterschaften, ne?
Ja, ge mhm. <giggles> Mhm. Ja, genau so Europameisterschaften gibt es, glaube ich, auch da. Ja, genau. Ne, aber das gibt's jetzt schon länger. Also, das ist es ist halt nur nicht so publik wie jetzt andere Sportarten. Das kennt ja nicht jeder, so Billard spielen an sich oder kenn ist da noch nie mit damit in Berührung gekommen, also.
Ja. Ja. Ja, da hast du recht. Also, außer, wenn man mal abends unterwegs ist und da irgendwie 'n Laden, wo's Crocs gab und so weiter, da gab's dann auch manchmal so 'ne Ecke mit so 'nem mit so 'nem Billardtisch. Da hat man dann wirklich ab aber auf Dattelebene praktisch, also, ohne dass es irgendeinen Leistungsbezug hatte, ne?
Ja, genau. Ja, man hat was getrunken und <laughs> hat t dann so nebenher halt 'n bisschen versucht. <laughs>
Genau, genau, so in dem Sinne. Aber du bi du bist dann bei diesem 1. Turnier, sagen wir's mal, äh, salopp, ähm, abgeschmiert?
Mhm. <giggles> Aber voll ey. <laughs> Frustriert rausgelaufen. Ich wollte da gar nicht mehr zuschauen und dann, ja
Ja, volle Kanne. Ja. Wa warst du denn ja, w w warst du denn schlecht vorbereitet oder wie oder hat die Aufregung dich weggefressen?
und dann ging es weiter. Ne. Also, i ich i ich <laughs> da das ist es wahrscheinlich, ja. Ne, das war die Aufregung, weil, äh, d da ist ja wirklich, ja, die Kunst eigentlich, <giggles> locker zu bleiben und, ja, am besten alles, äh, a a also, abzuschalten, äh, ja, so am besten alles um sich rum so weg äh, denken. Also, am besten nur so 'n A so 'ne Art Tunnelblick zu haben, ne? Also, nur auf auf auf den auf den Tisch konzentrieren und auf das, was man macht, also, so. Und, äh, genau, das war so die Anfänge. Und, äh, das war quasi die Hinführung zu dem, was dann zu meinem schönsten Erlebnis d dann, äh, kommt.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Mhm, mhm, mhm. Okay. O okay, ja. Und also, da das hat dann aber das schönste Erlebnis generiert praktisch, dieser anfängliche Misserfolg? Okay, wi wie kam's?
Mhm. Ja. Mhm.